で、まあ、まうん、それは、まあ、いいとしてですね、まだ百歩譲っていいとして
その他にははい。 はい、はい。 はい。
また、この、生活のリズムがみんあの、5人中みんな違うのか
ああ、上の方のリズムが、はい、違うんです。え、へえ。はい。
はい。みんな違うので、その常にうるさい状態っていうのが続いてしまってるんですよ。
あ、もう四六時中うるさいみたいな。ああ。
はい。 そうなんですよ。生活のリズムが皆さん違うので
どういうふうに違えう感じですか？
えっと、朝は朝で子供たちがこう、外に、ね、学校に行く準備でドタバタドタバタっていう感じで。うん。もう6時頃から8時ぐらいまではもうずっとうるさいんですね。うん。
はい。 はい。 ああ、足音でもう聞こえてきて、はい。 ああ、もう、で、その間も、うぬいこちらではもう寝ているような時間帯なんですか？
うん。 あ、そうなんですよね。この私たちの家族が結構ひちじはんぐらいまで寝ちゃってたりするんですよ。でも6時ぐらいにドタバタって、すするので、ちょっとうん、起こされちゃうんですよ。うーん、で、また夜もちょっと寝るのが遅いのかな？っていうところもあって、ま、足音がこう、12時ぐらいまではドタバタしてるんですよ。
ああああ、はい。 うーん、6時とかまだ早いですもんね。うんうん、ふんふんうん。はい、そのなんか ああああ、もうそれだけでも、うん、大変ですよね。うん、ふん、うん。 はい。 はい。 ああ、そうなんえ、としてもお子さんの足音ということですかね？あ、上の方の。
うーん。 そうですね、また、小学生、中学生、高校生ぐらいで多分揃ってるんですよね。うん。で、どすどすどすどす、ちょとうるさいんですね。うん。
おおおおおお、おおおお、ああ。<laughs>

そうなんですよ。またこう、で、夜中になったら静かになるのかと思いきや、あの、上のそのご主人様があの、3交代制か何かでこう、夜勤になったりとかするんですよね。
はい。 思いきや、はい。 はい。 ああ、夜勤が、はい。それで、はい。
あ、で、たまにこう、なんか生活のリズムが違っていて、なんか夜に、しあ、朝に出られるのかな。なんかちょっとわからないんですけどうん。夜中にこういらっしゃる時がああってですね。その時がうん。
はい。 うーん。朝っても、夜中。 はい。しんじゃとか超早朝みたいな3時とか5時とかそんな感じですか？
夜中中って言うんですかね。いちじぐらいから5時ぐらいまで、多分その時に起きていらっしゃるんでしょうね。
夜中中！ ああ。 ああ、その間にちょっとなんかお食事されたりとか、うーん。あ、掃除もされているんですね。ああああああ。
うん。ガサガサガサとか、なんか掃除とかしてはらっしゃるんですよ。 うん。 で、なんか、お風呂の掃除か何かでブラシでこう、カシャカシャカシャカシャカシャっていう音が。夜中に響き渡るんですよ。
うわい。 うわ、それはちょっと大変ですよね。うーん。
うん。あ、でも綺麗好きな方っていうのは分かるんですけど、今じゃないだろうっていう。うん。
うんうんうん。いな。その時間はちょっと、困りますよね。うーん。
それが結構毎日のようにこう、お掃除されてらっしゃるんですよ。
はい。 うーん。毎日のようにお風呂掃除風呂からトイレから全部掃ええええええ。
はい。夜中です。夜中に。 うーん。ちょっとこれは、うん。困ってしまうことではあるんですけど。
はい。もうそのせいでちょっと睡眠にもちょっと、だいぶ影響は出てらっしゃるんですよね。
うん。 うん。ま、こども私のね、幸いなことに私の子供は、あのぐっすり眠れているんですけど。まあ私と主人が、もう、今日もうるさかったね、うん。みたいな感じでもう毎日のようにこう
はい。 あ、はい。 はい。 うーん。
うるさいなと思ってるんですよね。
うーん、ほうなんすね。そうしそう上の方と何か直接とかメモでも、まあ、いいんですけど、なんかご相談されたことってあるんですか？
うん。 うん。 はい。